ครับผม ได้เลยครับ
แล้ว แล้วเสร็จแล้วทีนี้พอให้บอก แขกบอกล่วงหน้าใช่ไหมคะ เราก็จะเตรียมบ้านด้วยการแบบว่า เขาเรียกอะไรอะ พยายามล้างกระบะทรายแมว อาจจะแบบบางทีก็คือเพิ่งล้างไปแล้วของอาทิตย์นี้แต่ก็ล้างอีกค่ะ เพราะว่ามันจะมีคนมาบ้าน เพิ่งล้างไปแล้วก็คือ 2-3 วันที่แล้ว อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็ล้างอีกอาทิตย์นี้ล้าง สอง รอบก็ได้
ครับ อ๋อ ล้างกระบะทราย <laughs> อืม แมว แมวนี่คือ อุปสรรคแห่งการเตรียมบ้านเลยใช่ไหมครับ แล้วผม อ่า เล่าเลยครับ เล่า เล่าต่อเลย
ใช่ ใช่ แล้วก็ ค่ะ แล้วเราก็จะย้ายกระบะทรายของแมวอะค่ะ ขึ้นไปไว้บนบ้านค่ะ ให้ ให้เหมือนกับว่าปกติน้องอาจจะขับถ่ายข้างล่างเนาะ แล้วก็ย้ายขึ้นไปข้างบนไม่ให้กลิ่นมันแบบว่าเล็ดลอดออกมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา ครับ อา อ๋อ ครับผม อ๋อ เพราะว่า โอเค ขี้ของแมวเนี่ย หรือว่าน้องอึของน้องแมวเนี่ยมีกลิ่นที่แรงมากใช่ไหมครับ?
ใช่ค่ะ แล้วเราก็จะ เขาเรียกอะไร ดูดฝุ่น เก็บบ้าน ทุกอย่าง แล้วก็จะซักผ้า คือถ้าเราซักผ้าเนี่ยบ้านจะหอมไปด้วยกลิ่นน้ำ ยา ซักผ้า อันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งว่าแบบพอคนอื่นมาบ้าน ก็จะแบบเข้ามาในบ้าน โอ้ บ้านหอมจังเลย ก็คือซักผ้าค่ะ
อา อ๋อ โอเคเลยครับ น่าสน น่าสนใจมากนะครับ แล้วแมวเนี่ยอยู่ไหนนะครับ แบบว่าเราจะวางแมวไว้ไหน?
<chuckles> แต่ว่า อ๋อ เราวางมันไม่ได้ค่ะ แล้วก็ แล้วแต่น้องเลยค่ะ ก็ปล่อย แต่เพียงแต่ว่าจุด ใช่ จุดขับถ่ายก็คือให้อยู่บนบ้านเท่านั้นค่ะ ส่วน ที่เหลือ ก็คือ ปล่อยตามธรรมชาติค่ะ แล้วแต่ พอกระบะทรายขึ้นไปอยู่บนบ้านแล้วเขาก็จะวิ่งตามขึ้นมาเองค่ะ แบบเวลาเขาอยากเข้าห้องน้ำ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือ ต้องถูบ้านด้วยนะคะ คือเราอะปกติอะจะเป็นคนแค่กวาดบ้านแล้วก็ดูดฝุ่น ดูดฝุ่นเนี่ยต้องดูดทุกวันอยู่แล้ว เพราะว่าขนแมวมันเยอะเนาะ เราก็ ค่ะ
<laughs> อ๋อ ต้องปล่อย อา โอเคครับ อืม ครับผม อ๋อ ครับผม อา ๆ อืม ถ้า ถ้าขนแมวเยอะขนาดนี้อะครับ มีคนคอยช่วยนะครับเตรียมบ้านให้เราไหม? คือมีแบบว่า คน
อ๋อ ม ไม่มีค่ะ ก็คือเตรียมเอง ยกเว้นว่า แขกที่มาอะจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่แบบว่าแพ้ฝุ่น อะไรเงี้ย ก็อาจจะแบบ
อ๋อ ครับผม
ก็อาจจะจ้างแม่บ้านให้เขามาทำแบบว่าทุกซอก ทุกมุมจริง ๆ
โอ้โฮ จ้างเลยเหรอ? จ้างแม่บ้านเลย
ใช่ค่ะ ก็คือจ้างในแอปออนไลน์อะค่ะ ก็ ครั้งหนึ่งก็ประมาณ หกร้อย บาทค่ะ
โอ้ น่าสนใจ คือ 600 บาทต่อชั่วโมงเหรอครับ? อ๋อ
หกร้อย บาทต่อ 2 ชั่วโมงครึ่งค่ะ